Mm, fíjate que en este año ha estado medio complicado. Eh eh, te voy a contar y te voy a dar un poco de contexto. Eh, mi herma mi marido, la verdad es que tiene un trabajo donde no es tiene una basificación, ¿no?, entonces, eh eh, e cada cierto tiempo, cada 6 meses, eh, le piden renovar ese contrato, ¿no?, pero durante ese tiempo, eh, le dejan de pagar algunas quincenas, ¿no?, la verdad que llevamos así ya como 4 años, 5 años, y justo esto este mes se viene en enero, como que nuevamente esta renovación, eh, este periodo en donde se queda sin pago, la verdad es que esta, eh, estabilidad emocional, eh, se me vuelve, pues, bastante inestable, porque la verdad es que este último período que le que le dejaron de pagar fueron 3 meses, ¿no?, ya te imaginarás. Entonces, eh, pues, apenas le acaban de de pagar, y nuevamente otra vez en enero se vuelve a hacer como que, este, renovación de contrato. La verdad es que esta incertidumbre me está volviendo loca, no sé qué hacer, la verdad que por más que intento de de estar estable emocionalmente, eh, la incertidumbre de repente, pues, me me me se vuelve caótica, ¿no?, eh, tener 2 hijos, tener, pues, estas necesidades, ¿no?, de alguna forma ya no es tanto, fíjate, como que no tenga para solventar el gasto, ¿no?, sino que esta sin este esta cuestión del trabajo, esta, eh, poca estabilidad, como que me vuelve un poquito loca. Eh, la verdad que me crea mucho conflicto emocional, y hasta cierto punto mi estabilidad emocional y en cuanto al carácter, eh, se pierde completamente.
Mm, okey. Mm, okey. Mm, okey, comprendo. Sí, pues, es que, a final de cuentas, eh, realmente, sí es algo súper difícil, porque, a final de cuentas, en este mundo lo que guía, y realmente manda, es que el dinero, y sin dinero realmente no se puede literalmente, no se puede hacer nada. Entonces, eh, algo que me gustaría saber es, normalmente, esa situación que te pasa, de que te genera, como que esta inestabilidad emocional, como que esa incertidumbre, ¿siempre es solamente con esto relacionado de tu esposo, o también te pasa con otro tipo de cosas?
Mm. Pues mira, yo creo que en este tiempo, en este periodo ha sido con esto, o sea, la verdad es que, ya ni siquiera como te comento, ya ni siquiera es que no haya, como que el dinero para solventar ese gasto, ¿no?, porque, siempre lo solventamos, y siempre sa hemos sa he sabido cómo, ¿no?, pero la verdad que es esto lo que de repente me tiene ya como que, eh, fastidiada hasta cierto punto, cansada emocionalmente, de de saber que va a llegar este periodo, y nuevamente va a ser el mismo proceso, ¿no?, la verdad, es que, es desgastante. Entonces sí creo, que que con esta situación, es con la que, me tiene un poquito desestabilizada.
Sí, comprendo, y normalmente, ¿tú cómo afrontas?, o sea, al final de cuentas, se termina sintiendo incómoda, se termina te termina sintiendo un poco mal emocionalmente, eh, me gustaría saber, cómo afrontas, eh, cuando pasa todo este tipo de cosas, más que nada el estrés, y más que nada, esa cer incertidumbre, eh, ¿realmente, te la terminas aguantando?, a lo mejor, tienes algún tipo de ritual que te ayuda a mejorar un poco, que te haga sentir un poco más cómoda, eh, ¿sí me podrías contar un poco, realmente cómo afrontas esa situación?
Sí, fíjate que, como tal ritual, mm, procuro respirar profundo, o sea, es respirar, y como que hacerme, mi mi lavado mental yo misma, o sea, escuchar meditaciones, o o algo así que me mantenga con una energía alta, ¿no?, pero, definitivamente, eh, pasa el tiempo, y y y sigue sin haber este pago, o sigue pasando, eh, cada 6 meses, este este movimiento, y entonces como que de repente, sé que ya va a llegar, y empieza así, como que nuevamente, esta esta emoción, ¿no?, de de otra vez, de enojo, de frustración, de de hasta cierto punto, pues, inestabilidad, ¿no?, o sea, eh, procuro hacer como una rutina, pero, me durará, eh, no sé, 2 meses, pero, ya el tercer mes cuando sigue, sin sin haber este proceso, este, pues, la verdad, me me causa un conflicto impresionante, y es como que cuando mi paciencia ya no da para más, ¿no?, es cuando ya las respiraciones, las meditaciones, el el estar presente, pues, no me sirve, ¿no?, entra como una desesperación y enojo.
Sí, sí, sí, y es totalmente comprensible, porque, pues a final de cuentas, eh, la y ese tipo de incertidumbre, más que nada y luego sentir lo que pasan y tantísimo tiempo, porque a final de cuentas un mes, no solamente es algo que te digas de que: "Ah, es 1 hora", no, literalmente son 30 días de estar pensando eso, luego ya se hacen 60 días, y así va sumando de poco a poquito. Y si llegas a un punto donde tú llegas de que: "Oye, ¿sabes qué?, eh, o sea, ¿qué va a pasar?" Eh, me gustaría saber si también tienes de momento como que alguien en quien confiar, o poder hablar sobre esto, o es algo que te terminas callando para no termin para también como que no estar molestando un poquito a tu esposo, o con ese tipo de tema, porque hasta cierto punto, eh, sería como que muy común que él también se sienta frustrado.
Claro. Sí. Claro. Claro, no. Fíjate que procuro no hablarlo, porque a veces siento que entre más lo hablo, como que más lo llamo, ¿no? Entonces, a lo mejor también esto me ha llegado a afectar bastante porque, uy, eh, mm mm, prefiero quedarme callada, porque digo, eh: "Voy a ser como si no está pasando, porque si me la paso pensando en esto día y noche, pues, la verdad me va a crear más conflicto". Eh eh, por eso yo creo que me dura esta estabilidad 2 meses, inclusive, 2 meses y medio, o sea, no, pero pero la verdad es que sí llega un punto en que, pues, sí, hablo con él. O sea, definitivamente es hablar con él, y es empezar, eh, a a buscar como soluciones, empezar a ver qué podemos hacer, cuál es nuestro panorama. Pero definitivamente creo que principalmente los primeros meses es me quedo callada, o sea, me quedo callada, y trato de no mencionarlo, porque si no siento como si lo estuviera cargando. O sea, estarlo repitiendo diario, diario, diario es como si estuviera yo cargando algo cada vez más pesado.
Mm, okey. Mm, okey, comprendo. Mira, a final de cuentas, eh, realmente, tus sentimientos valen muchísimo, también como los sentimientos de tu esposo, porque me imagino que pa también para él es algo superfrustrante, como lo es para ti. Eh, tanto como tú te sientes mal, también él se ha de sentir mal. Algo que te podría recomendar, más que nada, es que al final de cuentas, se escucha que eres una persona superempatica, porque al estar 1 y 2, o 2 meses como que con esa duda y esa incertidumbre, me imagino que hasta cierto punto te termina generando incluso ansiedad, algunas veces, incluso batallas para dormir y ese tipo de cositas, y es normalmente co normal y comprensible. Lo que te pudiera recomendar es tratar de buscar, eh, tú y tu esposo como que algo secundario, ¿a qué me refiero con esto?, hay muchísimos pequeños trabajitos que realmente no necesitan ni muchísimo tiempo, que realmente te pagan lo que hagas, eh, por ejemplo, si le dedicaras 1 o 2 di 1 o 2 horas, a lo mejor él también 1 o 2 horas, hay trabajitos que son en línea, eh, tendrías como que por lo menos un pequeño sustento relacionado en ese aspecto, y te sentirías incluso un poquito más cómoda. Eh, lamentablemente, ahora sí que a la estabilidad de cómo están, eh, con su contrato y todo eso, pues, o sea, son transcursos muy largos, que son de 6 meses, que la verdad sí es muchísimo tiempo. Eh, sí sería una buena opción, como que tratar de plantearle a él, a lo mejor, unas opciones diferentes, tanto para tratar de estar bien, como tratar de estar mal. Algo que te podría decir sobre sobre ese aspecto es que, si tienes la oportunidad de tratar de hacerlo, estaría superbién, eh, más que nada, eh, tanto como tú eres empática con él, también hay que esperar que él sea un poquito empática contigo, porque a final de cuentas, ese esos sentimientos que tú y, eh, algo importantísimo que también me gustaría decirte es que trata de no guardarte esos sentimientos, porque va a llegar un punto donde va a explotar y realmente va a ser mucho peor que cuando los si que si los hubieras contes eh, ...tado, o sea, expresado, perdón, en el momento. Eh, a final de cuentas, me imagino que ya tienes tiempo con tu esposo, eh, realmente ya hay niños de por medio, eh, me imagino que tienes la suficiente confianza como para poder llegar y decirle de que: "Oye, ¿sabes qué? Mira, la verdad, esto ya no me está gustando por esto, y esto, y esto. Eh, creo que sería una muy buena opción si buscáramos a lo mejor algo diferente", a lo mejor algo así. Incluso puede que él también esté pensando algo parecido, y se terminen complementando relacionado a ese tipo de ideas, y entre los 2 ahora sí que 2 mentes piensan mejor que 1, y terminan encontrando algo muchísimo mejor. Sería una una buena opción, si te gustaría. Y en caso de que tú digas: "¿Sabes qué?, creo que no puedo hacer eso, tampoco puedo intentar otra cosa", perfecto, también te podría recomendar, eh si de plano sientes que este tipo de sentimientos están como que abrumando demasiado, como que no puedes sacar, eh ahora sí que mejorar tú en ese aspecto, sería una una opción muy sana tratar de buscar una ayuda profesional. Ayudas profesionales que son gratuitas, de que no necesitas estar pagando nada y eso, y simplemente a lo mejor, y solamente necesitas como que ese desahogo, tal cual, de sentir que te están escuchando, de sentir de que te puedan dar diferentes opciones y, tal cual, o sea, sentir de que todo va a estar bien. Eh, son unos pequeños consejitos que te puedo dar, si tienes la oportunidad de hacerlos, vas a ver que te va a ir superbien y, simplemente, ve esto como una etapa, vas a ver que después todo mejorar y te vas a sentir mucho mejor respecto a esto.
Sí. Sí. ¿Qué? Que Claro. Claro. Sí. Ujú. Claro. Entiendo. Sí. Claro. Sí. Sí, muchísimas gracias. Definitivamente, creo que me has ayudado a ver las cosas de otra forma, ¿no?, desde otra perspectiva. Eh, no había considerado este tipo de trabajos en línea, creo que voy a a buscarlos, a darme a la tarea de buscarlos. Eh, el trabajo en el que él tenemos, yo creo que es el que le estamos dando como prioridad, porque, eh, tarde o temprano bueno, dentro de poco tiempo le dan, pues, este esta basificación. Entonces, ya es cuestión de meses, estamos a nada de que le den esa basificación, pero este proceso ha sido bastante tedioso, ¿no?, y bastante largo. Eh, creo que sí, esta esta estabilidad económica yo creo que es bastante, eh, importante en cuestión de de pareja, sobre todo cuando tenemos a a a niños de por medio. Entonces, sí, gracias, muchísimas gracias, lo voy a llevar a cabo, eh, definitivamente creo que al desahogarme de alguna forma con con otras personas me va a ayudar bastante a hacer más llevadera esta situación, pero tener como que esa opción B, eh, creo que me va a a relajar un poquito más y me va a ver a ayudar a ver las cosas de de diferente forma, ¿no?, ya no con esta presión y con esta urgencia, sino pues, ya de una forma más tranquila y con muchísima más paciencia, ¿no? Te agradezco mucho este consejo.
Sí, claro. Sí, claro. Na, no te preocupes, y trata de recordar de que, al final de cuentas, eh, la incertidumbre es una parte inevitable de nuestra vida, eh, pero no tiene por qué dese desestabilizarte tal cual de una forma como que completa. También trata de enfocarte o sea, préstale atención en cosas que sí puedes controlar en ese momento, también cuida tu cuerpo, establece pequeñas rutinas que te van a hacer que sientas como que esos logros que sean de mayor estabilidad emocional. Y no se trata tampoco de emi de eliminar ese miedo, sino de aprender a convivir con él de una forma consciente y saludable. Y vas a ver que, pues, de poco a de poco a poquito todo va a ir mejorando, dale un poquito de tiempo, eh, muy probablemente todas las piezas se van a ir juntando, y te vas a dar cuenta de que realmente simplemente fue una mala etapa. Pero, pues, bueno, vas a ver que todo va a salir superbien, y espero de todo corazón que así sea.
Sí. Okey. Claro. Claro. Muchas gracias.